อืม เข้าใจได้ครับ จริง ๆ ผมว่าอันเนี้ยถือว่าดีมาก ๆ เลยนะครับ ที่อย่างน้อยเนาะ เรารู้ความต้องการของตัวเองได้ว่า เราเนี่ยต้องการอะไร เราพึงพอใจที่จะใช้ชีวิตแบบไหน ผมว่าอันเนี้ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมาก ๆ ครับ ในเมื่อ เราเองก็แบบ เออ ก็ ก็ ก็แค่ไม่เข้าใจนะว่าทำไมเราต้องมีกระเป๋าหลาย ๆ ใบ ในเมื่อเราสามารถใช้กระเป๋าใบเดิมกอดได้อยู่ อะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับ อันเนี้ยก็ดีครับผม ซึ่งการที่เราถูกคำพูดหรือถูกตัดสิน หรือว่าถูก แบบ พูดถึงเนาะในสังคมว่า เอ้ย เราอาจจะเป็นนั่นเป็นนี่ ทำไมเราเชยหรือเราตก Trend อะไรอย่างเงี้ย จริง ๆ อะครับ มันก็ ไม่จำเป็นจะต้องตาม Trend ขนาดนั้นก็ได้ สุดท้ายแล้วแฟชั่นนะครับมันมาเร็วเนี่ย มันก็ไปเร็วได้เหมือนกันนะครับ มันไม่ใช่ว่ามันมา ปุ๊บ เออ มันไม่ใช่มันมา แบบว่าอยู่กับเรา นาน เรา ต่อให้คุณซื้อตอนเนี้ยผมเชื่อเลยนะอีกไม่กี่เดือนถัดไปเนี่ย หรือบางทีแบบอาจจะเป็นหลัก สัปดาห์ ก็ได้ สุดท้าย อ เออ มันก็จะมีของใหม่ออกมา แต่ทั้งนี้ไม่เป็นไรครับ บางทีการตัดสินจากคนอื่นน่ะ เราก็ไม่จำเป็นเชื่อการตัดสินของใครก็ได้ มันไม่ใช่เราจริง ๆ ครับ อืม บางทีอาจจะเมินคำสินตรงนั้นของเขาไปได้ครับ เพราะว่าคือจริง ๆ อะ คนที่แบบเอาความคิดของตัวเองไปยัดเยียดใส่คนอื่นหรือว่า สิ่งที่เขาทำ จริง ๆ มันก็เป็นสิ่งหนึ่งนะที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นในสังคมเนาะ เพราะว่าขนาดเราเองอะ ที่เรารู้สึกว่าแบบ เฮ้ย มันก็ไม่เห็นจำเป็น อะไรอย่างเงี้ย เราเองก็ไม่เคยไปแบบพูดให้เขาใช่ไหมล่ะครับผม? อันเนี้ยขอสอบถามนะ แล้วเวลา มันเกิด เรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ย คุณเองเคยมีการตอบโต้ยังไงบ้างอะครับ ตอนที่แบบเขาพูดอย่างนี้กับเราอะ?
อือ ค่ะ ค่ะ อา อืม ใช่ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ ใช่ ใช่ ค่ะ ค่ะ ใช่ มาเร็วไปเร็วเนาะ ค่ะ ค่ะ จริงค่ะ มันจะมีคอลเลกชันใหม่ ใช่ ค่ะ อืม จริงค่ะ อืม ใช่ ใช่ค่ะ ค่ะ ด้วยความที่เราเป็นคนไม่ได้คิดอะไรอะค่ะ ก็ไม่ได้พูดจาไม่ดีหรือตอบโต้อะไร ก็แค่ตอบไปตามความเป็นจริงว่า "ฉันไม่เห็นจำเป็นต้องมีก็ได้ ฉันไม่ได้ชอบอะไรแบบนี้ แล้วก็รู้สึกสิ้นเปลือง" อะไรแบบเนี้ยค่ะ ก็คือ คือก็ไม่ได้ว่าเขา ไม่ได้ว่าอะไร แค่เราไม่ชอบ แต่ว่าเขาอาจจะรู้สึกว่า เฮ้ย ทำไมเพื่อนกัน ทำไมไม่ ไม่ถือกระเป๋าแบบเดียวกัน คล้าย ๆ กัน อะไรอย่างเงี้ย เหมือนเป็นแบบ เป็นบัดดีกัน อะไรประมาณเนี้ยค่ะ ซึ่งเราก็มองว่า ก็ ก็เรา ความชอบเราไม่เหมือนกัน อะไรแบบนี้ค่ะ ซึ่งเขากับเพื่อนอีกคนหนึ่งอะ ก็จะเหมือนแบบ อา เป็นเหมือนคู่หูบัดดี ถ้าเขาชอบแบบนี้เขาก็จะยุให้เพื่อนอีกคนซื้อ ซึ่งเพื่อนอีกคนน่ะ เขาก็ชอบเหมือนกันแบบ In trend เหมือนกันเขาก็จะซื้อไปคู่กันเป็นกระเป๋าคู่ อะไรแบบเนี้ยค่ะ น่ารัก น่ารัก ซึ่งเรามองว่าเรา เราไม่ชอบ เราก็ไม่จำเป็นต้อง ต้องมีก็ได้ ก็แบบนั้นแหละค่ะ ไม่ได้ไปตอบโต้อะไรเขาค่ะ
อืม อืม อืม ใช่ครับ